Bạn ơi, dạo này ấy, mình cứ bị có cái là hay, a, bị, à, kiểu như, hiện, ờ, kỷ niệm lên trên đầu ấy. Ờ, không hiểu sao mà ừ, trước đây, ờ, mình là người ở rất hay ở với bà, mà từ bé đến lớn luôn, ờ, mà bà mình ấy thì lại vừa mất, ờ, ờ, Tết năm nay. Đó, ừ, cho nên là á, ờ, bây giờ gặp người lớn là kỷ niệm mình với bà cứ ùa về à. Mình không hiểu sao, mà cho dù mà mình cứ ra đường mà gặp người lớn ấy là mình cứ nhớ bà thôi. Mà những cái, ưm, à, việc nhỏ thôi, ờ, nó không có phải là những cái việc gì cao xa hay là to lớn gì. Mà ví dụ như ấy, ờ, ông bà ở đây mình thuê một, ừm, tòa nhà thì ông bà cũng lớn tuổi rồi ở đây, cho nên là ngày nào mình cũng gặp, và mình cứ gặp là mình cứ nhớ đến bà mình ấy. Thấy quét nhà thì mình mình thấy cũng nhớ, xong rồi mình làm cái gì mình cũng ùa cái kỷ niệm về luôn ấy, thực sự là như thế bạn ạ.
À, vậy á hả? Ừm. Ừm, ra vậy. Ừm, mình hiểu. À. Ừm, vậy á hả? Vậy là là, ờ, bạn có một cái kỷ niệm với lại bà, đúng hông? Thế thì, ờ, cái kỷ niệm này á nó cũng, gọi là, ờ, gọi là, dai dẳng ở trong cái, ơ, suy nghĩ của bạn. Vậy thì á, ờ, mình muốn hỏi rõ hơn nè, ừm, đã bao lâu rồi á, bạn cảm thấy những cái kỷ niệm này nó rất là ám ảnh bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ồ, chắc là từ, à, từ khi bà mình mất ấy, nói chung là ám ảnh đến tận bây giờ là cũng tận gần 1 năm trời rồi đấy bạn. Mình không hiểu sao nhá, mà, á, ừm, tại vì đợt đấy là, ờm, lúc bà mình mất ấy, thực sự là, ờ, tất cả mọi người đi đốt áo. Đó, thì, ừm, lúc vừa trước đây khi mà bà mình còn sống ấy, thì, à, bà mình hay gọi mình dậy nấu ăn, ấy, cho nên là ừ, cái đoạn mà trời chập tối ấy, thì lúc đấy mọi người đang đi, ờ, kiểu, đốt áo tại vì bà vừa mất mà, đấy, cho nên là mình nằm ở nhà, lúc đấy mình cũng mệt quá, mình nằm ở nhà mình ngủ mà mọi người đi hết rồi, chỉ có mình ở nhà một mình thôi. Lúc đấy là gần đến giờ tối rồi nha, gần đến giờ ăn tối, thế là mình nghe ừ, mình nghe tiếng bà mình gọi: "Ờ, dậy nấu cơm đi con ơi". Ôi giời ơi, mình giật bắn mình luôn, mình phải ngồi dậy bạn ạ. Ừm, bắt đầu từ đấy là mình thấy ám ảnh luôn ấy, thực sự, mà bây giờ mà cứ đi qua mà, ừm, thấy ông bà ở dưới nhà mà gọi con cháu ăn uống hay gì đấy, mình mình ám ảnh lắm, ừ!
Ừ vậy hả? Ra thế. Vậy hả? Ừm, đúng rồi đó, ừm. Ừm. Vậy ra là á, ờ, bạn, à, rất là có những nhiều những cái kỷ niệm với, à, bà của mình, đúng không? Rồi khi này á thì bạn cảm thấy là những cái, a, chuyện mà, ờm, tiếng hàng xóm reo, tiếng ông bà gọi con cháu thì nó lại làm cho bạn, gọi là, liên tưởng đến những cái, ờ, ký ức về người bà của mình, đúng không? Không biết l những cái, à, ký ức này nè, bây giờ á nó có ảnh hưởng gì đến bạn hông? Ví dụ như là ảnh hưởng đến, ờ, công việc, đến cuộc sống, hay là những mối cái mối quan hệ của bạn, hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, hông biết là nó có ảnh hưởng gì hông?
Đúng rồi. Đúng rồi! Ồ, mình thấy cũng ảnh hưởng nhiều đấy, chứ không phải ít đâu bạn ạ. Ờ, thực thực ra là khi mà, ờ, bà mình mất ấy, thì mình mình đương nhiên là mình yêu thương bà, mà trong cái lúc mà bà đang bệnh ấy, thì mình là cái người chăm sóc bà nữa, đó, từ cái việc, ờ, cho ăn, thay bỉm đồ các thứ mình làm hết. Đấy, cho nên là mình là cái người mà sát với bà, cho nên ừ, với cả là khi mà mình chăm bà ấy, ờ, đến cái lúc mà bà, kiểu, kiệt quệ tinh thần, thì mình lại, ờ, thấy bà cười xong rồi, ui, nhìn nói chung là bình thường mình thấy không sao đâu nhá, nhưng mà nhìn nhớ lại những cái cảnh đấy mình rất là rùng mình, thực sự là như thế. Ừ, khi mà hiện tại bây giờ là mình đang ở một mình, cho nên là buổi tối đôi khi là mình có nghe những cái tiếng động nào đó là mình cứ cảm giác mình cứ bị sợ ấy. Đấy ừ, mình cứ cảm giác như tại vì mình cũng đã trải qua những cái cảm giác đấy ấy, nên là á
Ờ, vậy hả?
là mình cứ có một cái nỗi sợ, ờ, từ cái lúc mà bà mình mất bạn ạ.
Ừm. Ừm, vậy là bạn cũng, ơ, gọi là, rất là sợ, đúng hông? Tại vì, à, bạn sợ là có những cái, giống như kiểu, cái người đi theo bạn á, thì nó cũng, ơ, ảnh hưởng nhiều đến cái, gọi là, cái sức khỏe tinh thần của bạn. Thế thì á, bạn có thử sử dụng một cái cách nào để mà, gọi là, ờ, xử lý những cái vấn đề này chưa? Và hông biết là nó có cái nào nó có tác dụng với bạn hông?
Ừm. Ồ! Mình vẫn chưa thử cái nào hết bạn ạ. Mình không không biết là nên làm như thế nào để cho nó đỡ bớt ám ảnh ấy? Mà á, ờ, đương nhiên là mỗi lần mà mình về nhà, cũng như là hiện tại mình, ờ, từ lúc mà bà mình mất thì đợt hè vừa rồi mình cũng có về nhà, thì thì lúc nào mình cũng nấu ăn để mà dâng lên cho bà ăn hết á, đó. Ừ ừ, cho mỗi lần mà thắp hương cho bà thì mình cũng cầu khấn, cũng mong là, ờm, con được tốt, cũng như là á, ờ, bà, ờ, bà, ừm, kiểu như là, đừng, ờ, đừng có, ơ, dọa con hay như nào ấy, mình sợ lắm! Đấy ừ, cho nên là mình cũng vụ, cũng như là nấu ăn cho bà rất nà nhiều.
Ừm, đúng rồi. À, thế hả? Ừm. Ừm. À, ra là vậy. Là Ừm, vậy là bạn cũng, à, gọi là, hơi, ờ, yếu bóng vía một chút, đúng hông? Khi mà rất là sợ, khi mà nghĩ tới cái cái cảnh này. Thế thì mình cũng, à, đã hiểu được qua cái câu chuyện của bạn, cũng như là cái, a, à, góc nhìn của bạn, đúng hông? Thế thì, ờ, ờ, khi mà mình nhớ về những cái bạn nhớ về cái người, ờ, gọi là, người bà đáng kính của bạn, thì bạn có những cái kỉ niệm với người bà, thì chuyện đó cũng, ờ, rất là bình thường, và rất là đáng trân trọng. Bởi vì đó là bà của bạn mà, bạn đã sống cùng bà, rồi cũng đã ở đó rất là lâu, thì khi mà bạn có những cái suy nghĩ, những cái liên tưởng đến người bà của mình á, mà đó là một chuyện à, đầu tiên, ờ, bạn cần phải nhìn nhận đó là một chuyện rất là bình thường, và thậm chí là nó còn rất là đáng trân trọng nữa nha. Bạn nhớ là phải nghĩ như thế, ừm, đừng có sợ, ừm.
Đấy. <laughs> Đúng. Ừm, thế á? Thế á? À, thế là chắc là mình cũng phải thay đổi suy nghĩ một chút, là trước giờ bà sống với mình thì, ờ, đó là những cái mà cuộc sống hàng ngày của mình thôi mà, bây giờ bà mất thì cho dù là mình có nhớ lại lại kỷ niệm đi chăng nữa thì, ờ, đó cũng là những cái chuyện đã từng, với cả là nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày của mình mà nhỉ? Ờ sẽ
Đúng rồi đó, chính xác. Ờ, đó là những cái mà đã theo bạn từ, ờ, từ khi mà bạn sống với bà, đúng hông? Đó là những cái suy nghĩ, những cái, ờ, góc nhìn, những cái những lúc ở cạnh bên. Thì, ờ, để mà á, ờ, bạn có thể, gọi là, ờ, nhớ một cách cặn kẽ, cũng như là, ờm, ừm, biết được là tại sao mà mình nhớ những cái đó thì bạn có thể thử cái cách đó là, ờ, khi mà bạn nhìn lại c cái hình ảnh của người bà nè, nhìn những tấm hình chụp chung, nhớ tới những cái kỷ niệm với bà á thì bạn có thể là bạn ghi ra những cái, a, suy nghĩ của mình, những cái, ờ, nỗi trăn trở của mình, những cái điều mà bạn muốn nói với bà vào một cái cuốn nhật ký, để á, mỗi một khi mà bạn ghi ra á, đó là lúc mà bạn, gọi là, gỡ rối cái tơ lòng của chính bản thân bạn, từ đó là bạn cũng gỡ nó ra khỏi những cái suy nghĩ bộn bề thường ngày, thì thành ra là nó cũng bớt đến với bạn theo một cái cách mà nó hơi đáng sợ hơn đó bạn.
À, mình hiểu rồi. Tại vì á, lúc mà bà mình sống thực sự là, ờ khi mà bà mình bệnh các thứ thì mình cũng chăm sóc rất là nhiều, nhưng mà, ờ, đôi khi mình cảm thấy là mình vẫn chăm chưa có tốt ấy, mình sợ là, à, bà mình phật ý hay là như nào đó, nên là mình r rất là e ngại về cái vấn đề này. Nếu mà mình có à, như bạn nói ấy, nếu mà mình có những cái trăn trở như thế chắc là mình cũng phải ghi ra một cuốn nhật ký để mình có thể hiểu rõ hơn về cái tâm lý cũng như là, à, những cái gì mà mình đang gặp phải, để có gì á, ờm, mình kh khi mà mình đọc lại cũng như là, à, có một cái gì đó để mà mình trải lòng thì nó cũng sẽ bớt hơn, bạn nhỉ?
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi đó, tức là bạn hãy cố gắng là bạn, ờ, ghi rõ ra, thì như vậy thì nó cũng sẽ, a, tốt hơn để bạn có thể, gọi là, trải lòng của bạn ra với chính bản thân của bạn luôn nè. Rồi tiếp theo á, ờ, khi mà bạn trải lòng ra với chính bản thân mình, đúng hông? Thì bạn cũng đừng quên, có những cái người á họ, ờ, xung quanh bạn những người thân xung quanh bạn, họ cũng sẽ có những cái, a, kỷ niệm về người bà chung với bạn, đúng hông? Thay vì là bạn cũng chỉ, gọi là, ôm ôm cái kỷ niệm đó một mình thì bạn có thể chia sẻ với những cái, a, người đáng tin cậy xung quanh mình, ví dụ như là, ờ, con cháu ở trong gia đình hoặc là những, a, anh chị em họ hàng mà họ cũng có những cái, ơ, ờ, niềm yêu mến đối với bà như thế. Thì khi mà cả hai cùng ngồi xuống và chia sẻ về một người đã khuất á thì nó cũng, a, rất là, ờ, đáng trân trọng và nó cũng, ơ, đầy ắp cái sự ấm áp khi mà cả hai cùng nói về, ờ, người đã khuất, những gì họ đã làm cho bạn, cho người ta và những gì mà bạn cảm thấy là biết ơn về sau này, đó.
Ừm. Wow, ừm, mình thấy cách này được đấy. Tại vì trước đây ấy, khi mà, ờ, v bà vừa mất, và lúc nãy bạn mình cũng có chia sẻ là bà gọi mình dậy nấu cơm ấy, cái lúc đấy, ờ, thì mình cũng có kể lại với mọi người, khi mà mọi người ngồi lại ăn với nhau ấy, thì mọi người cũng trêu và bảo là "Ờ, chắc là bà bà thèm cơm mày nấu, nên là bà mới gọi mày dậy nấu ăn đấy", kiểu, cũng trêu trêu để mình, ừm, bớt nghĩ đến những cái gì mà nó sợ hãi ấy. Thực sự là như thế, sau khi mà, à, mọi người, à, nói đùa vui như thế thì mình lại lại lại, à, bớt buồn hơn, cũng như là á, ừm, bớt, ừm, bớt bớt sợ hơn ấy, thực sự là như thế, chắc là mình cũng sẽ lần tới khi mà về nhà mình sẽ chia sẻ với bố mẹ mình nhiều hơn. Ừm.
Ừm, đúng rồi, bạn cũng có thể chia sẻ với bố mẹ bạn, vì bố mẹ chính là con của bà mà. Thì bạn có thể nói những cái mà bạn, à, ờ, gặp phải, những cái bạn gặp thấy, những cái điều mà bạn, à, suy nghĩ về bà. Rồi, ờ, khi mà bạn, đ chia sẻ với bố mẹ như vậy á, thì họ cũng sẽ chia sẻ cho bạn là, à, họ cũng đã vượt qua được khi mà, ờ, bà mất đi, thì họ cũng đã vượt qua được, ờ, những cái sự mất mát này như thế nào. Và từ đó thì bạn cũng sẽ có thể áp dụng được, ờ, với lại, ờ, cái trường hợp của bản thân. Bạn cũng sẽ dần dần có thể vượt qua, ờ, rồi xử lý được cái cảm xúc mỗi khi mà bạn nghĩ đến bà của mình nè.
Ừm. À, mình hiểu. Đó, ừ, đúng thật đấy. Là khi mà bạn nhắc thì mình mới nhớ. Chợt nhận ra là từ lúc bà mất đến giờ mình cũng đi học nên là mình cũng vẫn chưa trải lòng với bố mẹ. Ờ, mỗi lần mà mình thấy sợ hay là, ờm, mình nhớ lại những cái kỷ niệm đó ấy, mình không có nói gì hết nên là mình cảm giác như mình bị, à, bí bách ấy, ừ, cứ bị dồn nén cảm xúc thực sự. Chắc là, ờ, ờm, mình sẽ nói với bố mẹ hơn nhiều hơn, chia sẻ với bố mẹ nhiều h nhiều hơn để, kiểu, bố mẹ, ừm, an ủi mình ấy chứ không á, mình cứ giấu mãi cái chuyện này thì càng ngày nó lại càng khiến cho mình sợ hãi nhiều hơn ấy bạn ạ.
Ừm, đúng rồi đó, chính xác. Vậy thì á bạn cũng hãy, a, à, suy nghĩ về những cái, ơ, cảm xúc của bạn đối với bà nè, rồi á bạn khi mà bạn ghi rõ ra được là, ờ, những khi mà bạn, à, à, cảm thấy sợ hãi về những cái chuyện đó thì bạn cũng, gọi là, định thần lại cái tinh thần của mình, đúng không? Rồi những cái lúc mà bạn gặp, ờ, ờ, khó khăn á, thay vì là bạn nghĩ tới, ơ, cái việc là bạn, à, rất là sợ hãi khi mà nghĩ tới những cái kỷ niệm về bà, thì bạn hãy, ờ, đổi những cái kỷ niệm, đổi những cái góc nhìn đó thành một cái góc nhìn, gọi là, nó tích cực hơn. Lấy bà ra để làm chính những cái, à, gọi là, cái động lực để cho bạn, ờ, ờ, làm trong cuộc sống, đúng không? Ờ, mỗi một khi mà bạn gặp những cái khó khăn hoặc là gặp những cái sự cô đơn thì bạn lại nhớ đến cái, a, hơi ấm của người bà, nhớ đến cái vòng tay của người bà. Thì như vậy á, bạn sẽ cảm thấy là, à, những cái kỷ niệm về bà bây giờ nó không có, a, đáng sợ nữa, nhưng mà nó trở nên là sống động hơn và nó cảm thấy là ấm áp hơn trong cái cuộc sống thường ngày của bạn đó.
Ừm. Ừm, ờ, đúng thật bạn ơi. Khi mà mình ở với bà mình cảm thấy rất là vui vẻ khi mà bà còn sống ấy. Tại sao mình không trân trọng những cái khoảnh khắc đó với cả là, à, mình thấy những cái đó là như là một cái kỷ niệm vui vẻ nhỉ? Mình cảm ơn bạn rất nhiều hôm nay đã trải lòng cùng mình và đưa ra những cái lời khuyên rất là hay nha.
Ừ. Chúc bạn thành công, chào bạn, bái bai.